Nah, jadi gini, misalnya kalo film, eee, itu bukan dari influencer gede, gitu ya. Jadi misalnya influencer kecil, atau jadi gini, kalo misalnya di TikTok itu, itu kan sebenarnya kita nggak tau, ya, kapan bisa viral, kapan bisa enggak. Ya nggak sih? Kan gambling ya, sebenarnya ya, kalo kita bisa viral atau enggak, gitu. Apalagi kalo misalnya kita itu, eee, orang yang bukan influencer, gitu. Jadi kadang kita bisa viral, kadang enggak, gitu. Dan juga, eee, kalau dari film ini, biasa sebuah film itu bisa terkenal, selain karena influencer besar itu merekomendasikan filmnya, gitu ya, jadi ada influencer-influencer kecil, yang membuat kayak short clip gitu, loh. Jadi, mereka itu bikin editan videonya aja, membuk membikin vi editan video pendek, gitu ya tentang filmnya, yang menurut mereka mungkin bagiannya itu, eee, dialognya sangat-sangat keren, gitu. Atau sangat-sangat yang Gen Z banget nih, cocok untuk di lipsync-in sama Gen Z, gitu. Nah, dengan gitu-gitu aja sebenarnya, dari cuplikan film yang di-share, itu tuh bisa banget viral, karena banyak Gen Z, yang mengikuti challenge filmnya itu. Yaitu misal, nge-lipsync dari dialognya, kayak gitu-gitu, Kak. Nah, makanya kalo film itu lebih banyak tuh, sebenarnya dari influencer-influencer kecil tau Kak, jadi dari, eee, voice aja, gitu. Dari suara-suara. Itu bisa banget, yang namanya viral.
Oh. Iya. Ya. Iya? Oh. Hmm. Mhm. Iya. Oke. Oh. Oke. Benar. Oke. Atau mungkin, ada kaitannya juga antara film dan musik ya? Karena biasanya dalam film itu di di apa, ma namanya, memasarkannya juga melalui musik, eee, dan sebaliknya juga, kadang ada, eee, beberapa musik yang masuk di digunakan di film mungkin ya, seperti itu jadi juga tetap ada. Nah, jadi soundtrack film ya, seperti itu mungkin ya. Jadi, eee, influencernya bisa satu kali merengkuh 2 apa tadi itu, bahasanya ya, merengkuh dayung 2,3 pulau terlampaui mungkin, ya. <laughs>
Betul. Jadi soundtrack film, ya. Mhm. Benar banget, Kak. Betul! Betul banget, Kak. Iya. Jadi, mereka itu memang saling terhubung gitu loh, Kak. Apalagi kan, sama-sama di entertainment dan media, gitu ya, enggak mungkin kalo nggak saling terhubung, sebenarnya.
Iy I iya sih sebenarnya, ya. Iya iya. Menarik ini ya, pembicaraan tentang selera musik film, apa namanya, dan, mu eee, selera musik, dan film. Apalagi untuk anak muda, gitu. Memang influencer sangat berperan, bahkan bisa menentukan selera musik anak muda, karena itu tadi ya, beberapa kali diulang, kemudian, eee, secara, apa namanya, psikologis karena memang anak muda mengikutin influencernya. Jadi otomatis, mengikuti apa yang disukai oleh influencer itu. Mungkin seperti itu bahayanya eh bahasanya, ya. <chuckles> Oh ya, baik. Makasih ya, eee, menarik sekali obrolannya hari ini. Tentang influencer, dan nanti kita bertemu kembali di lain waktu.
Mhm. Betul, bang Tepat banget, Kak. Iya! Tepat banget. <chuckles>